Ouf. Bonne question. Hem, bon, a entre temps, j'ai remangé de la viande, hein. Je suis pas restée végétarienne tout le long, mais disons un plat végétarien, heu <sighs>
<chuckles> D'accord.
hem, qu'est-ce que ça pourrait être? Mmh. <tsk> Bah, j'ai mangé une sorte de j'ai fait un une sorte de caviar de non, de babaganoush, j'ai fait il y a pas longtemps. Ça, c'est super bon.
B babaganoush, c'est quoi?
Alors tu prends des aubergines c'est un plat, c'est pas mal à faire l'été. Tu les mets en entier sur le grill et elles se noircissent complète ou tu la mets même, heu, dans les cendres, elle se noircit complètement de l'extérieur et à l'intérieur ça devient tout tout mou, tout tout, hem, voilà, c'est cuit de l'intérieur et après tu mélanges ça avec du tahini et heu, de l'huile d'olive, de l'ail frais et ça te fait une espèce de pâte un peu entre, heu, enfin voilà ça va bien avec des des pitas, du pain, des salades.
Mmh mh. Ouais. C'est un c'est une c'est une cuisine plutôt, heu, plutôt méditerranéenne, j'ai l'impression.
Voilà c'est ça. Oui, c'est ça, c'est plutôt, hem, c'est plutôt, heu, oui, je dirais orientale ou méditerranéenne, oui.
D'accord super et hem et donc maintenant tu as recommencé à manger de la viande.

Heu, peux-tu me raconter un repas qui, heu, qui vient directement depuis ton ton enfance et pourquoi ça t'a autant marqué?
Alors, heu, oui oui, heu, avec plaisir. Alors, hem, bah moi je je viens de je viens de Suisse, donc c'est vrai que m mes souvenirs d'enfance et les souvenirs de moments conviviaux sont souvent passés autour de, la fondue, ou le fromage. C'est vrai que ça occupe une très grande place, heu
Mmh. Donc les les fondus de fro fondus fromage spécifiquement.
Bah c'est vrai qu'en Suisse, heu, il y a aussi la fondue chinoise. Hem, bah ça c'est plutôt, hem, autant la fondue, heu, au fromage, c'est un bon souvenir, mais alors la fondue chinoise, ça me rappelle, hem, ça me rappelle les les Noëls chez mon oncle et je <inhales> c'était c'était un très mauvais souvenir. <chuckles>
Mmh. Ah d'accord, donc des, heu, des mauvais souvenirs de Noël, vis-à-vis de vis-à-vis de la fondue, mais pourquoi?